Capital inicial, você já viu?
Já, já vi todos os acus acho que eu já vi todos os acústicos MTV que tiveram. <laughs>
Capital Olha, que legal. Eu eu gosto de música, mas d assim, não dessa maneira como você, você é mais empenhado, assim, porque eu assim eu hã. Eu assisti muito, assim, show do Queen, eh, os shows deles ao vivo, que eu acho que o Freddie Mercury, assim, absurdamente, assim, a a presença de palco dele, a fo a forma de que ele performa tal, mas vi, assisti o filme também. Achei bem legal tam
Ai, eu sou super empenhado, eu sou. <laughs> Uhum. Hum, já viu o filme? Ca top, né, o filme é muito legal.
Eu achei que eles foram bem delicados, assim, na nas questões do filme. Diferente, por exemplo, do Cazuza. Do Cazuza já é u já viu o Cazuza? É é.
Aham, <chuckles> tem. Escracharam. Mas é brasi é produção brasileira, né, eh eh, e é um pouco de de meio que conhecer o público. Eu acho que na questão do Cazuza, o brasileiro é sensacionalista, né, ele quer saber, ele quer detalhes, ele quer é, e brasileiro gosta da da desgraça, né. Então é. Do escândalo então, exatamente. E a galera da produção do do filme lá, né, do do do Freddie Mercury, eh, acabou que eles queriam preservar a imagem do artista, né, e não os fatos que de fato os fatos que de fato é ótimo, né, mas os fatos que que rondavam, ali, o artista que, esses artistas são bem polêmicos, né, são bem, extravagantes, vamos dizer assim.
Sim. É verdade. <chuckles> A gente gosta, né. <laughs> E do do drama, da o escândalo. <laughs> Ma <laughs> Do artista, é. Sim. Sim. É, ele é, ele tem uma vidinha bem danadinha, né. <laughs> E o e o Cho o Chorão, é o que você falou, realmente, era era de se esperar, é tipo uma Amy Amy Winehouse, assim, que eu, são pessoas
Ah, ó meu Deus. <laughs> É, não tem outro caminho. Ainda veio depois veio o champignon também, né, foi na sequência. Então
Sim. Você espera um final mais dramático, infelizmente, né.